เอ่อ คือว่าตอนนี้อะครับ ผมกำลังที่จะคิดที่จะลาออกจากงานประจำ อะไรอย่างเงี้ย เพื่อไปเริ่มทำธุรกิจของตัวเองอะครับ ซึ่งพอดีว่ามันมีโอกาสดี ๆ เข้ามาว่า มันได้ที่มาฟรี อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าส่วนที่ยังลังเลอยู่อะครับ ส่วนหนึ่งเลย ก็คือไม่แน่ใจว่าธุรกิจอะ มันจะไปได้ด้วยดีไหม? ถ้าเกิดว่ามันไปได้ไม่ค่อยดีอะ มันก็กลายเป็นว่า จากเดิมที่เรามีงานประจำที่มั่นคงอยู่แล้ว มันก็จะกลายเป็นแบบไม่ ไม่ค่อยไม่แน่ไม่นอนแล้ว ทำให้สถานการณ์ทางการเงินในอนาคต มันน่าจะมีปัญหาได้ อย่างเงี้ยครับ ก็เลยอยากจะมาสอบถามดูว่า เฮ้ย ไอ้การเปิดธุรกิจใหม่เนี่ย จริง ๆ แล้ว เราควรจะทำยังไง ควรจะวางแผนอะไรไปบ้างอย่างนี้เหรอครับ?
อืม อืม ๆ อืม อันนี้ ก็ ก็ขอแสดงความยินดีก่อนนะ เพราะว่าจริง ๆ ในการเริ่มธุรกิจเนาะ บางคนจะหาทำเลหาอะไรมา ที่มันแบบ อ่า มีการเริ่มต้นใหม่ แล้วมีของมาให้การให้เราเริ่มต้นเนี่ย จริง ๆ หลายคนก็ตามหานะครับ แต่จริง ๆ หลาย ๆ เอ่อ การทำธุรกิจเนี่ย มันก็ต้องดูหลากหลายอย่างเนาะ ไม่ใช่ว่าเหมือนเราได้มา เราอยากจะเริ่มก็เริ่ม อันนี้ขอสอบถามนิดหนึ่งครับว่า เป็นธุรกิจ เกี่ยวกับอะไร แล้วทำไมเราถึงอยากเริ่มทำตรงนี้ล่ะครับผม คือ คือ อยากรู้ว่า งานประจำของเรามีปัญหาไหมครับ หรือว่าเราแค่อยากจะเริ่มเฉย ๆ ครับผม?
อ๋อ ครับ เอ่อ จริง ๆ แล้วถามว่างานประจำมีปัญหาไหม? ก็มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานอยู่บ้างอยู่อะครับ อันนี้มันก็เลย กลายเป็นว่า ทำให้เราเริ่มรู้สึกแบบอยากจะดิ้นรนหาช่องทางอะไรใหม่ ๆ อย่างเงี้ยอะครับ แล้วพอดีกับว่า เอ่อ พอดีคุณทาง ทางคุณแม่ของ ของแฟนผมอะครับเขามีที่อยู่ แล้วมันไม่มีใครไปทำอะไรตรงนั้นมานานสักพักแล้วอะ ใหญ่ ๆ เลย เป็นปีแล้ว แล้วที่ตรงนั้นน่ะ ข้อดีคือมันอยู่ใกล้ตลาด แล้วมันก็อยู่ไม่ไกลจากโรงเรียน ก็เลยแบบ เอ่อ ก็เลยแบบทำให้ผมมาเกิดไอเดียอยู่ที่ว่า ผมอะมีความสามารถในการซ่อมคอม ซ่อมมือถืออยู่ แล้ว ที่ตรงนั้น บริเวณที่ ที่มันว่างอยู่เนี่ย กลายเป็นว่ามันไม่มีร้านซ่อมคอม หรือร้านซ่อมมือถือในบริเวณใกล้เคียงเลย ก็เลยกลายเป็นว่า เออ มันเลยทำให้ผมได้ไอเดียฉุดคิดขึ้นมาหรือว่าเราจะย้ายไปอยู่ที่นั่น แล้วก็เริ่มธุรกิจของตัวเองดีไหม อย่างเงี้ยน่ะครับ?
อืม อืม อ๋อ <clears throat> อันนี้ก็พอเห็นภาพแล้วครับ อันนี้จะต้องถามก่อนว่า ถ้าเทียบกับงานของเราเนี่ยครับ เราพึงพอใจแล้วหรือยังครับ สิ่งที่เราได้ทำมาตรงเนี้ยว่า เราพร้อมที่จะลาออก คือเรายังมีอะไรค้างคา หรือว่ายังอยากที่จะทำงานต่อ หรือว่าอยากจะเดินตามสายงานตัวเองอยู่ไหมล่ะครับ?
เอ่อ จริง ๆ แล้วถ้าตอบใน ณ ปัจจุบันเลยอะ คือผมค่อนข้างที่จะหมดไฟใน ในงานที่ทำอยู่พอสมควรแล้วอะครับ แล้วถามว่าอยากจะออกมามากกว่าไหม? ก็ เอ่อ อยากจะออกมามากกว่าด้วย ด้วยความที่ว่ามันเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองอะ มันไม่ต้องไปพึ่งเงินคนอื่นแล้ว อะไรอย่างเงี้ย คือเราก็กลายเป็นเจ้านายตัวเองอะ บางทีถ้าเราเป็น เป็นพนักงานประจำอะ มันก็มีความเสี่ยงอยู่เนาะ ว่าบางทีถ้าอยู่ดี ๆ บริษัทเขาจะเอาเราออกไหม? หรือแบบถ้าเกิดว่าหุ้นส่วนทะเลาะกัน จะต้องปิดกิจการอย่างนี้ล่ะ เราก็ไม่มีทางไปต่อเลยสิ อะไรอย่างเงี้ย มันก็คิดได้หลากหลายแง่มุมด้วย แล้วก็ถ้าเกิดว่าเปิดร้านเป็นของตัวเองอะ แล้วมันสามารถแบบเลี้ยงชีพได้อะ มันก็ดีแถมแบบ มันยังส่งต่อให้ลูกให้หลานได้ เพราะว่ามันเป็นธุรกิจในครอบครัวไปแล้ว อะไรอย่างนี้น่ะครับ
อืม อ่า อืม อันนี้ก็ดีครับ อย่างที่คุณคิดไว้เนาะ คือก็ถูกต้องครับ ธุรกิจจริง ๆ มันต่อยอดได้ มันทำให้คนรุ่นหลังของเราเนี่ย เขาอยู่สบายมากขึ้น การเริ่มทำธุรกิจจริง ๆ มันก็ ต้องเรียกว่าไม่ยากไม่ง่ายครับ แต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องมี ก็คือข้อมูลครับ บางทีเห็นบอกว่ามีที่เนาะ บางทีการมีที่อย่างเดียวเนี่ย มันก็ไม่พอครับ เราเองจะต้องมีข้อมูลด้วย ข้อมูลเนี่ยคือสิ่งสำคัญมาก อย่างเช่น ตรงที่เราไปอยู่เนี่ย มันเป็นแหล่งแบบไหน? เป็นแหล่งชุมชน เป็นแหล่งในเมือง เป็นชนบท หรือว่ายังไง แล้วถ้าพูดว่าเราจะทำธุรกิจ อ่า เป็นการซ่อมคอมพิวเตอร์เนาะ หรือว่าซ่อมมือถือเนี่ย อ่า ในตรงนั้นเนี่ย เราดูเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นยังไง? แล้วถ้าพูดถึงงบประมาณที่เราอยากได้เนี่ย เราอยากได้ อ่า กำไรประมาณไหนจากการเปิดธุรกิจตรงนี้เนาะ แล้วก็ต้น ต้นทุนของเราเนี่ยเท่าไร? แล้วต่อวันหนึ่งเรามียอดเท่าไร? อะไรงี้เนาะ เราทำไหวแค่ไหน? มันเยอะมากครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย มันอาจจะต้องคำนวณเรื่องการใช้จ่ายของเราสามารถ ทัดด้วย เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย อย่างเช่น <clears throat> ในวันหนึ่งเนี่ย หรือในเดือนหนึ่งเนี่ย เราไปอยู่ตรงนั้น เรามีค่าใช้จ่ายประมาณนี้ แล้วถ้างั้นเนี่ยแสดงว่า เราต้องทำยอดให้ได้เดือนละเท่านี้ แล้วก็เอายอดเนี่ยมากางดูครับว่า เราต้องทำได้วันละเท่าไร? แล้วความเป็นไปได้ เนี่ย มันมีไหม? แล้วก็ตรงนั้นเนี่ย คนใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากน้อยแค่ไหน? ซึ่งมันคือข้อมูลเลยครับ ที่เราจะต้องหามาเนาะในตรงนี้เนี่ย แล้วก็สิ่งหนึ่งที่มันค่อนข้างสำคัญครับ ก็คือ อ่า ความจำเป็นในเรื่องของการย้ายด้วยว่า เราเองเนี่ยอยากจะไปอยู่ตรงนั้นหรือเปล่า? เพราะว่าจริง ๆ แล้วอะ ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากไปอยู่เนี่ยเนาะ บางทีมันอาจจะทำให้เรารู้สึกแบบคิดถึงงานเดิมก็ได้ เพราะว่าถ้าเราลาออกไปแล้ว เราจะกลับมาทำงานเดิมเนี่ย มันก็คงเป็นไปไม่ได้ครับผม อันนี้มันก็ต้องดูอยู่เหมือนกันว่าแบบ เราอะอยากไป ยังไงกับชีวิตของเราเนี่ย ก็ต้องดูให้มันแน่ชัดครับ
อืม ๆ ครับ อืม ครับ อ๋อ ครับ อืม ครับ อ๋อ โอเคครับ ก็เดี๋ยวยังไงพอ พอได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่า เอ่อ เดี๋ยวจะไปลองเตรียมข้อมูลที่มันละเอียดมาก ๆ ขึ้นมาเนาะ แล้วก็มาลองกางดูว่า เอ่อ ต้นทุนเป็นยังไง แล้วรายเดือนเดือนหนึ่งอะ จริง ๆ แล้วเราควรจะกะไว้ประมาณเท่าไร อะไร อย่างนี้อะครับ แล้วส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายประจำวันผมรู้สึกว่า โดยส่วนตัวมันไม่น่าจะเยอะมาก มันมีแค่ เอ่อ ค่ากิน อะไรอย่างเดียวด้วยซ้ำไปเนาะ แล้วก็พวกแบบค่าน้ำ ค่าไฟ อะไรอย่างเงี้ย แต่คิดว่ามัน มันไม่น่าจะเยอะมากอะ แต่ว่า มันก็มีอีกเรื่องหนึ่งเนาะ เพราะว่าที่ย้ายไปอะมันเป็นชนบทไง มันก็เลยน่าจะ มีแบบในเรื่องของลูกค้า อะไรอย่างนี้อยู่บ้าง มันก็ต่างจากในเมืองเนาะ เพราะ เพราะว่าพอมันเป็นชนบทอะ คนมันก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไรนัก แต่ว่าข้อดีอยู่ที่ว่ามันอยู่ใกล้ตลาดเนี่ย ผมก็ ล เลย เลยยังเห็นแบบคนเดินไปเดินมาอยู่ แล้วก็ไม่ไกลโรงเรียน บางทีก็จะมีเด็กนักเรียนเดินผ่านมาบ้าง ก็เลยคิดว่า เฮ้ย เอ่อ เด็กนักเรียนทุกคน อ่า หรือว่าแบบคนมาเดินตลาด อะไรเงี้ย ทุกคนก็มีมือถือกัน แล้วก็บางครอบครัวก็จะมีคอม ก็คิดว่า เอ่อ มันก็น่าจะพอมีลูกค้าอยู่บ้าง อะไรอย่างเงี้ย ซึ่ง ผมก็ไปถามมาแล้วว่าจากเดิมเวลาเขาเสียเขาซ่อมอะไรกันยังไง ส่วนใหญ่เขาจะไปซ่อมในเมืองอะ ผมก็เลยคิดว่า เออ ถ้ามาเปิดตรงนี้มันก็น่าจะโอเคอยู่เหมือนกันมั้ง อะไรอย่างเงี้ยอะครับ แต่ว่า ยังไม่ได้มีการไปหาข้อมูลไปคิดเรื่องตัวเลขละเอียดที่คุณบอกมาเลย ก็เดี๋ยวว่าจะไปลองทำดูอะครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่ผมกังวลก็คือเรื่องของ เอ่อ การอยู่ อย่างเงี้ย คือผมอะเป็นคนที่เกิดแล้วก็โตในกรุงเทพนะ เลยไม่แน่ใจว่าการอยู่ การกิน อะไรพวกเนี้ย มันจะมีความแตกต่างกับชนบทมากน้อยแค่ไหนเหรอครับ?
อืม ครับ อืม อือ ๆ อืม อืม อืม ถ้าพูดถึงความต่างเนี่ยเนาะ แน่นอนอยู่แล้วครับ มันก็ต้องต่างเนาะ คือในกรุงเทพมันเป็นเมืองใหญ่ เป็นเมืองที่คนพลุกพล่าน คนล้วนแต่ทำงานหาโอกาส แล้วก็หาเส้นทางของตัวเองครับในเมืองใหญ่ทั้งนั้น เพราะว่าโอกาสเติบโตในอาชีพเนี่ยมันก็เยอะกว่า ในเรื่องของค่าเงินมันก็สูงกว่า แล้วในชนบทเนี่ย มันก็อย่างที่คุณเห็นนะ ตอนนี้ก็เหมือนกับคุณจะได้เป็นหัวแถวแล้วนะครับตรงเนี้ย เพราะว่าอย่างที่บอกเนาะ คือเวลาที่คนเขาจะซ่อมอะไรเนี่ยมันก็ต้องไปในเมือง แสดงว่าตรงเนี้ยคุณจะเป็นคนแรกครับที่เกิดขึ้นมาตรงนี้เนาะ ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะ มันก็ ต้องยอมรับด้วยว่า บางทีการเปิดธุรกิจที่ อ่า เขาเรียกว่าไงอะคุณ ที่รายได้ของเราอะมันจะขึ้นอยู่กับ อ่า สิ่งที่เขาทำแล้วมันเสียหายเนาะ คือเราจะไปทำให้เครื่องลูกค้าหรือว่าโทรศัพท์ของคนในเมืองเนี่ยมันพังตลอด มันก็คงเป็นไปไม่ได้ คืออีกอย่างหนึ่ง คือธุรกิจของเรามันไม่ใช่สินค้าจำเป็นอะ เพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็ต้องดูแล้วครับ คือบางทีคุณอาจจะเก่งเกินไป แล้วทำให้คอมของเขาเนี่ยใช้ได้โดยไม่มีปัญหาอะไร นั่นก็แสดงว่า คุณอาจจะไม่ได้ อ่า เงินจากผู้ใช้รายนี้ของเรานะ หรือโทรศัพท์บางเครื่องเนี่ย เขามีปัญหามานานมากแล้วพอเขามากลายเป็นว่า อ้าว! เขาซ่อมเสร็จปุ๊บ! โทรศัพท์เขาดีมาก ๆ กลายเป็นว่า เขาก็อาจจะไม่กลับมาอีก เงี้ยครับ มันเป็นธุรกิจที่เราเองอะไม่อาจจะทำรายได้ต่อเนื่องจากตรงเนี้ย เพราะฉะนั้นน่ะมันต้องมีการคิด ผมแนะนำนะถ้าเกิดว่า เราอยากเปิดตรงนี้จริง ๆ ผมว่ามันก็ดีครับ เพราะว่ามันก็เป็นความชอบเนาะ แต่เราอะควรจะหาอย่างอื่นอะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย อย่างเช่น เราอาจจะขายเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยไหม อาจจะลอง ต่อยอดตัวเองไปทำอย่างอื่นด้วย ไปขายอย่างอื่นด้วย แล้วก็ซ่อมอย่างอื่นด้วย อะไรก็ตามที่เป็นวงจรไฟฟ้าเนี่ย คือพยายามขยายโอกาสขยายอาชีพของเราให้มันไกลมากยิ่งขึ้นน่ะครับ บางทีต้องบอกว่าสิ่ง ๆ เดียวมันอาจจะแบบเลี้ยงชีพยากเนาะ เพราะว่าจริง ๆ ตอนเนี้ยถ้ามองย้อนกลับไปอะ คือเมื่อก่อนเราอาจจะ เติบโตจากอาชีพได้ แต่สมัยเนี้ยคนก็จะชอบพูดว่าอาชีพเดียวอาจจะไม่เพียงพอ หรือว่าตรงนั้นจริง ๆ แล้วเนี่ย พอทุกอย่างมันเป็นการควบคุมปริมาณเงินของคุณได้ ใช่ไหม บางครั้งเนี่ย เราอาจจะลองเชิงดูก่อนสัก 3-4 เดือนก็ได้ครับ ว่าแบบ อะ ในวันที่เราเข้าไป แก้ปัญหาให้เขาแล้วเนี่ย ที่ทุกคนมีปัญหาแล้วเนี่ย แล้วโดยปกติเฉลี่ยลูกค้าจะเข้าประมาณไหน? ถ้าเกิดเราเห็นจำนวนลูกค้าได้เนี่ย เราอาจจะพอดูได้ว่าแบบว่า เอ่อ ถ้างั้นเนี่ย ถ้าเราจ้างลูกจ้างเนี่ย แล้วมาอยู่ตรงนี้ให้เงินเขาเป็นเงินเดือน แล้วเราก็กินส่วนต่างแล้วเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเนี่ย มันอาจจะดีขึ้นได้เหมือนกันนะครับผม อันเนี้ยก็จะต้องขอสอบถามครับว่า เราเองอยากจะเติบโต หรือเราอยากจะอยู่แบบสบาย ๆ กันครับ ตรงเนี้ย
อืม ครับ อา ครับ อืม ครับ อืม อ๋อ ครับ อืม ๆ ครับ อ๋อ ครับ อืม อืม มันก็พูดยากนะครับว่าแบบ เอ่อ อยากเติบโต หรือว่าอยากอยู่สบาย ๆ แต่แบบไอเดียของคนที่เสนอว่า เอ่อ บางทีอาจจะเอาของอย่างอื่นมาขายด้วย อะไรอย่างเงี้ย ก็รู้สึกว่า สนใจมาก ๆ เลย เพราะรู้สึกว่า เออ บางทีขายของ เอ๊ย ซ่อมของอย่างเดียว มันก็ไม่น่าจะตอบโจทย์ อะไรอย่างนี้เนาะ แล้วเวลาว่าง ๆ เอ่อ บางทีเอามาขายของมันก็น่าจะเป็นแบบ จุดที่ช่วยให้ดึงดูดให้ลูกค้า เขาเข้าร้านเราได้เพิ่มอีกช่องทางหนึ่งด้วยเช่นกัน แล้วก็รู้สึกว่า เออ ๆ มันน่าจะทำได้จริง ๆ นั่นแหละครับ แล้วก็อย่างที่คุณถามนะว่าแบบ เฮ้ย! เอ่อ สรุปอยากจะสบาย ๆ หรืออยากเติบโต ถ้านึกไปนึกมาจริง ๆ อะ ผมรู้สึกว่า อยากจะเติบโตกับร้านนี้ไปมากกว่าด้วยอะครับ เพราะว่าอย่างที่บอกอะ บางทีเราหวังว่า จะให้มันเลี้ยงครอบครัวได้ แล้วก็ส่งต่อให้ลูกให้หลานได้ด้วย อะไรอย่างนี้นะครับ
อืม ๆ อือฮึ เข้าใจนะครับ บางทีการเติบโตเนี่ยเนาะ คือธุรกิจพวกเนี้ยมัน จะมี เขาเรียกยังไง มัน คุณ คือ 1 สาขาอะ มันจะทำเงินให้กับคุณได้มากสุดอะ ก็แค่ประมาณนี้ต่อเดือนเนาะ อย่างเช่น สมมติว่า เอ่อ คุณรับซ่อมโทรศัพท์ใช่ไหม วันหนึ่งเนี่ย ค เครื่องหนึ่งใช้เวลาซ่อมอยู่ประมาณ 1 ชั่วโมง แล้ววันหนึ่งคุณเปิดร้าน 9 ชั่วโมง แสดงว่าวันหนึ่งคุณจะซ่อม โทรศัพท์มือถือเนี่ยได้แค่ 9 เครื่องเนาะ คือมัน มันจะมีจุดตันอยู่อะครับ เพราะฉะนั้นแล้วอะ มันก็ต้องมีการคิดมากขึ้นว่า เราจะทำยังไงให้บริการของเราเนี่ย มันสามารถทำเงินได้มากขึ้น อันนี้มันก็ต้องไปดูว่าแบบ อาจจะเป็นการจ้างคนเพิ่ม หรือว่าถ้าเกิดเราเริ่มดูแลระบบได้แล้วเนี่ย อาจจะเป็นการเพิ่มสาขาให้กับมันแบบ อ่า ไปตัวเมืองอื่นบ้าง แต่ตีตลาดชุมชนที่เขาไม่มีร้านซ่อมมือถืออะไรประมาณนี้เนาะ หรือว่าอีกทางหนึ่ง ก็คือตรงนี้ก็ให้มันเป็นธุรกิจหนึ่งของเราไปครับ แล้วเราก็เหมือนกับไปหาอย่างอื่นทำก็ได้ หาไอเดียใหม่ ๆ อาจจะไม่ใช่การซ่อมมือถือแล้วก็ได้ หรือบางคนนะ เขาก็ยังมีนะคุณแบบ ถ้าเกิดมีงานประจำตรงนั้น แล้วเงินมันโอเคพอใช้ได้เนี่ย บางคนเขาก็ไปทำงานประจำ แล้วก็เปิดร้านตรงนี้ทิ้งเอาไว้ เงี้ย เพื่อเป็นรายได้ 2 ทางอะครับ คือถ้าอยากเติบโตผมคิดว่า เราอาจจะต้องเริ่มจากการทำอะไรง่าย ๆ ก่อน ถ้าเราพอเห็นไอเดีย เราก็ค่อยแบบค่อย ๆ ขยับขยาย ค่อย ๆ ทำมันเพิ่มมากขึ้นเงี้ย มันก็อาจจะดีกับชีวิตเรามากขึ้นก็ได้ ทั้งนี้ ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับความต้องการ แล้วก็ความชอบของเราเลยครับผม
อ๋อ ครับ อ๋อ ครับ อืม อ๋อ ครับผม อือ โอเคครับ ก็ขอบคุณมาก ๆ เลยนะครับ สำหรับคำแนะนำ ทำให้เหมือนผมแบบมองธุรกิจได้ในมุมมองที่มันกว้างมากขึ้น แล้วก็รู้ได้ว่า เฮ้ย จริง ๆ แล้วมันมีช่องทางให้เราอะ สามารถขยายขอบเขตของเราได้อีกด้วย ยังไงก็ขอบคุณมาก ๆ นะครับ
ยินดีครับผม สำหรับวันนี้ ก็สวัสดีครับ